دلوقتي طبعًا مع التطور اللي حاصل، موضوع التغيير في الاستايلات ما بقاش يعني آآ، برتم بطيء زي زمان، ده الموضوع ممكن يبقى فيه trend تقريبًا كل فترة بسيطة جدًا. أنتِ بقى من خلال تجربتِك كده، إيه نصيحتِك للي عايز يغيّر، أو اللي عايزة تغيّر استايلها بس خايفة تجرب؟
بُصّ، أنا فعلًا كنت مريت بالتجربة دي قبل كده، إن أنا كنت ماشية باستايل معيّن، وبالبس لبس معيّن وكده. بس بعدين حبيت إن أنا، يعني، أغيّر، عايزة أغيّر، بس بصراحة كنت خايفة ما ألاقيش راحتي، ما ألاقيش استايلي يطلع مش حلو عليَّ وكده. فهو فعلًا الموضوع بيكون صعب بصراحة، ومش سهل، خاصةً على الناس اللي بتكون مترددة كتير، وبتركز أكتر على مزاجيتها، يعني فاهم؟ أنا واحدة مزاجية جدًا، ويعني كل حاجة بتكون معتمدة على مودي ومزاجي، يعني أنا عايزة والّا مش عايزة، عاجبني والّا مش عاجبني، حتى لو حاجة أصلًا باحبها، يعني. فالموضوع كان فعلًا صعب عليَّ في الأول، بس تمام، أنا فضلت أحاول يعني، لحد ما يعني قدرت إن أنا فعلًا أغيّر كل استايلي بشكل كامل، يعني بشكل جذري، يكاد يكون إن أنا ما بقيتش أعمل كل الحاجات اللي باعملها زمان.
اهم. بالضبط. آه. حلو أوي. طب أنتِ يعني بدايةً كده، قبل ما نعرف بقى التغيير كان إزاي. إيه سبب، بما إن أنتِ كنتِ بتقولي قعدتِ فترة طويلة يعني أ أ أ ملتزمة باستايل معين أو م يعني ما كانش في التغيير المطلوب يعني، كان إيه السبب بالنسبة لِك يعني، كان مثلًا تأثير ترندات معينة والّا رأي مقربين والّا هي الفكرة من دماغِك؟ كان إيه السبب أصلًا لمحاولة التغيير في الأول؟
ف <clears throat> امم. امم. بُص، هو كانت فكرة من دماغي وأنا عادةً مش بامشي ورا ترند عشان مثلًا لبس طالع أو ستايل طالع معين، فافضل لابساه أو كده، ما ما باحسش إنه ده أنا، مش شخصيتي يعني، الموضوع مش بيكون ملائمني. فلأ ما مش بامشي ورا ترندات بس اللي خلاني أمشي ورا الاستايل ده ويعني أكون معتمداه فترة طويلة؛ إن أنا حسيته لايق عليَّ، باعرف ألاقي فيه لبس اللي أنا عاوزاه، الاستايل الألوان، يعني باحسه مناسبني م مناسب البادي شيب م مناسب لون بشرتي، آآ م يعني من مناسب طلعاتي وراحاتي، و وأنا رايحة وجاية وكده يعني، يعني كل الحاجات دي بتكون برضه بتأثَّر على اللبس، اللي هو مثلًا باخرج إمتى وباخرج فين ومع مين وكده.
حلو أوي. ممتاز. حلو أوي، ده أنتِ في أول نقطة بس لميتِ مجموعة عوامل مهمة جدًا ومقنعة، لو حابة تقدميها كنصيحة لحد من خلال تجربتك كأول حاجة تتقال، اللي هي مدى آآ منا م ملائمة ال ال اللبس أو الاستايل للشخص، لشكله ولطبيعة جسمه ولون بشرته وحتى ل ل ل ل لنوع ال النشاطات اللي بيعملها، فدي حاجة حلوة جدًا، أنا أتفق معاكِ فيها.
صحيح. فعلًا. هو فعلًا كان الموضوع لذيذ أوي، إنه آآ أنا باعرف ألاقي الحاجات اللي أنا عاوزاها، وخلاص متطمنة إن أنا مهما يعني مهما لبست في اللب في الإستايل ده أو في اللبس ده، هو طلع شكله حلو عليَّ وخلاص تمام. فأنا كنت بقى لمّا باخاف أغيّر لإستايل تاني، باخاف إنه ما ألاقيش إستايلي يعني باخاف إنه ما يطلعش حلو عليَّ، آآ، بالضبط، برضه م يعني باخاف إنه يعني إيه، أطلع مش بنفس الشرارة اللي متعودة بيها فاهمني؟ فكنت بصراحة باكون يعني خايفة جدًا آخد خطوة التغيير دي، باقول لأ، أنا مستحيل ألبس الاستايل ده، ده مش أنا، وكنت يعني لمّا أجرب أحاول أو كده، إن ألبس حاجة من من النوع ده، بابقى <tsk> حاسة إن أنا خايفة فاهم؟ ب باغيّر بابص آه يعني
حلو أوي. ما تلاقيش نفسِك فيه أوي يعني. امم. أنا متخيل، آه، أنا متخيل وفاهم ده كمان لأن أنتِ لابسة لبس آآ آآ بإستايل معين، آآ وكمان عن اقتناع، يعني أنتِ م مقتنعة إن ده اللي مناسب ليكِ، ولشخصيتِك، ولل body shape ولشكلِك، ولبشرتِك، ولتنقلاتِك نفسها، فهيبقى التغيير صعب. أ أ وقتها بقى، عملتِ ده إزاي؟
بالضبط. والله بُصّ، أنا فضلت أحاول، يعني أنا كنت يعني م مثلًا، بابقى عايزة ألبس نوع معين من البنطلونات أو كده، فباحاول إنه إيه أجيب حاجة مناسباني أو كده. أنا كنت في الأول مش عارفة ألاقي نوع بنطلون يناسبني، أو يعني قَصّة بنطلون تناسبني، خاصةً في البنطلونات الجينز، ففضلت أدوّر كتير، مش عارفة، يعني مش عارفة ألاقي حاجة عاجباني، فين لحد ما في مرة جِبت بنطلون، آآ، وكان نفس ال يعني القَصّة بتاعته ادّيتني نفس الاستايل بتاع البنطلونات اللي أنا متعودة عليها وبالبسها، الاستايل القديم.
اهم. تمام. يعني كانت حاجة ستايلش، يعني حاجة ستايلش و ومودرن، وفي نفس الوقت تقريبًا هي نفس الشكل اللي أنتِ متعودة عليه.
بالضبط، بس طبعًا باختلاف بقى الاستايل، إنه يعني نقل نق ن نقلت استايل من من مثلًا كلاسيك أو formal لاستايل جينز بقى وشبابي، والحاجات دي كلها وكاجوال بقى وكده، آه، فانتقلت
وشبابي أكتر، آه. حلو برافو عليكِ، يعني أنتِ أخدتيها برضو واحدة واحدة برضو إلى حدٍ ما.
بصراحة، آه، ما كنتش عارفة أخد الموضوع مرة واحدة كده، ومن مرة واحدة هالبس حاجة تانية مختلفة، لأنه أنا لما كنت باحاول، آآ، يعني يعني يعني كان عندي بنطلونات جينز، بس مثلًا مش عاجباني، فلما أحاول مثلًا ألبسها وكده، باحس إن أنا لابسة حاجة غريبة، إن دي مش أنا، باحس إن أنا ماشية مكسوفة أصلًا، يعني فاهم؟ اللي هو إيه اللي أنا لابساه ده! يعني ما م يعني ما كنتش باحس خالص ال الاستايل ده، لحد ما لقيت آآ ديزاين معين في البنطلونات، هو ده اللي ناسبني واداني نفس الجو والإحساس بتاع البنطلونات اللي أنا متعودة عليها، فعشان كده بصراحة قدرت إني أخد الخطوة بتاعة التغيير.
هايل. اهم. تمام. حلو أوي. ممتاز. حلو أوي، طيب آآ يعني تقريبًا ممكن نقدر نقول إن تاني نصيحة أنتِ مُمكن تخلّي آآ لو في بنت زيِك حابة التغيير، هتبقى اللي هو التغيير مش لازم يحصل مرّة واحدة، عشان ما تستغربيش نفسِك بالشكل الجديد، أو تحسي إن أنتِ تايهة ما بين ده وده. فَزي من خلال تجربتِك كده، اللي هي واحدة واحدة يعني.
بالضبط. أيوه فعلًا، أنا ما يعني كان بيتضغط عليَّ بصراحة من أهلي، اللي هو "غَيّري ستايلِك أنتِ لسه صُغيرة، ما تلبسيش الستايل ده." يعني آآ اس يعني ستايل آمم، س يعني ستات كبار، أو مش ستات كبار، لأ، بنات كبار أكتر. آآ ستايل آه، يعني هو الصراحة كان بيدّيني شوية أكبر من سنّي، وكان بيخلّيني يعني آآ أهدى كده في التصرفات، وشخصية رزينة أكتر وكده، بس دي أصلًا مش شخصيتي. أنا رزينة آه وكل حاجة والله، <chuckles> بس يعني في المواقف الجد، اللي تستدعي ده. لكن بشكل عام، أنا بَحَيا في حياتي لأ، يعني أنا باحب ال ال الهرجلة كده والضحك، والهزار. ما باحبِش الأجواء الهادية، بصراحة باتخنق.
أكبرمن سنِّك يعني. تمام. <giggles> تمام. ده أنتِ رُحتِ لنقطة، يعني نقطة مُهمة أوي. ح كده هتخلّيني أسألِك عنها على طول. هل فعلًا للدرجة دي الشكل والستايل الoutfit بيحدد، مُمكن يكون الشخص اللي لابسُه مش متماشي مع طريقة كلامه، أو طريقته في التعبير، أو حتى في التفكير، ده يتعارض مع ده ويبقى باين للدرجة دي؟
إيه؟ آآ، آه فعلًا طبعًا يعني، الموضوع بيكون باين في ال في الاستايل يعني وفي الأسلوب. بُصّ، أنا هاقول لك على حاجة، أنا مثلًا باك لمّا بابقى لابسة عندي event أو عندي presentation، اجتماع، أي حاجة، ف ب طبعًا باضطر ألبس لها formal، فطبعًا طريقة كلامي وقتها مع زمايلي غير طريقة كلامي وإحنا متقابلين مثلًا في كافيه مع بعض، رايحين نفطر الصبح، ونبقى لابسين كلنا جينزات بقى و وOversize وHoodies والحاجات دي كلها. شخصيتين مختلفتين تمامًا، يعني كل ستايل بيدِّي انطباع، فاهم؟ ما ينفعش أبقى مثلًا لابسة ستايل ladies heels مثلًا، وبليزر و و وب وكلاسيك، أو مثلًا formal وكده، وأروح أهزر بقى وأضحك، وأطلع أجري في الأماكن يمين وشمال، يعني فاهم؟ مش هتبقى لطيفة.
اهم. صح. عندِك حق صحيح. بالضبط. مش حاجة زي خروجة، أو حاجة فيها activities عالية، هتخرجيها مثلًا ب ب بsuit كاملة، أو بحاجة formal صحيح عندِك حق. يعني هي برضو نقطة تالتة أهيّة طلعنا بيها، إن هو الشخص أو البنت اللي حابة تغي ت ت ت تاخد تغيير للاستايل، برضو لازم يكون في نوع من المراعاة لطبيعة، سواء بقى طبيعة شخصيتها، أو طبيعة مثلًا البيئة المحيطة بيها، أو طبيعة، آآ، شغلها لو هي بتشتغل مثلًا، آه.
آه، بالضبط. الح الحدث اللي رايحاه آه طبعًا يعني. كل الحاجات دي بتفرق على فكرة في الاستايل. يعني ما يعني حتى برضو مثلًا ما ينفعش أكون خارجة مع صحابي أخرج معاهم بلبس formal، إحنا خارجين، يعني خارجين بجد، خارجين نتبسط، نضحك، نهزر، آآ، نتصور، الحاجات دي كلها، فأنا خارجة معاهم يعني لابسة لهم Suit والّا لابسة بليزر، آآ، إلا لو إلا لو يعني البليزر أحيانًا بيتعمل له استايل casual وبيطلع حلو جدًا. بس بيكون عايز يعني تريكات كده معينة تبينه فعلًا casual ما لوش علاقة خالص إن هو بليزر يعني فاهم؟
آه. آه. اهم. مش حاجة رسمية ل ل ل ل ل لخروجة خفيفة، آه.
آه، آآ، مجرد جاكيت مثلًا آه بالضبط، يعني يت يعتبر كأنه جاكيت م يعني زي أي جاكيت جينز، أي جاكيت عامةً، مش إنه لابسة بليزر بقى وبتاع. فالاستايل الcasual بتاعه عامةً بيكون حلو أوي، برضو يناسب يعني خروجة نُص نُص كده، اللي هو مثلًا إيه، خارجين بس هنقعد في مكان هادي شوية أو كده، فبرضو يعني دي بتوازن الأمور. في استايلات بتكون في النص، اللي هو يعني لا منِّي أنا في مكان آه، لا في مكان رسمي، ولا رايحة يعني رايحة حفلة أو كده يعني. بس عامةً استايل بيكون حلو، أنا باحب أوي استايل البليزر على الجينز، أو البليزر بطريقة casual أساسًا، ودي حاجة اكتشفتها امم.
تمام. حلو أوي. ممكن تمشي كده، أو كده بالضبط. تمام. أنا كنت لسه هاسألك، آه بالظ بالضبط اكتشفتيها، واضح إن أنتِ كمان لمّا ابتديتِ تاخدي خطوة التغيير، و و و والموضوع برضو انعكس على ثقتِك بنفسِك، فالموضوع تطور معاكِ، بقيتِ كمان بتغيّري بريتم أسرع شوية.
آه. <laughs> أيوه فعلًا. وعارف، آآ لما غيرت الستايل و وبدأت إنه أطلع من الكومفورت زون بتاعتي وأعمل زون تانية جديدة أكون برضه بارتاح فيها، آآ، إنه أجرب حاجة جديدة مختلفة وتطلع حلوة، فاهم؟ يعني أنا أصلًا زمان ما كنتش باقعد أدور على النت ما أشوف م م يعني ما أركزش مثلًا مين لابس إيه، إيه الستايلات الجديدة، إيه الألوان اللي طالعة أو كده، يعني كنت باخليها كده إنه ماشي أنا هاجيب اللي أنا عارفاه وخلاص، يعني عارفة أنا بالبس إيه، فأنا هانزل أدور على الألوان اللي موجودة و الستايلات الموجودة اللي أنا بالبسها وخلاص. لكن حاليًا، آه حاليًا بقى أنا باقعد الصراحة أستكشف وأدور كده، إيه الجديد اللي طالع، مثلًا إيه اللي هيناسبني من الحاجات الترند دي كلها، آآ فيه ستايلات بنطلونات جديدة طالعة مثلًا، قصات مختلفة، يعني أ أكتر قصتين حبيتهم، هُم يعني اسمهم غريب شوية، البالون فِت و الباريل فِت البنطلونات دي بتكون نازلة واسعة، آآ، يعني كلها واسعة، فبتبقى شبه شوية البنطلونات اللي أنا كنت متعودة عليها، فدي حاجة بتريحني.
مفهوم آه. خدي بالِك ما هو ال ال التنوع، يعني ال ال بأنواع يعني كان قبل كده مجرد مثلًا الاسليم فِت أو الريجيولار فِت أ حاجة يعني دلوقتي هتلاقي فيه أنواع قصات، أنواع cuts جديدة بتظهر والكلام ده. طب لو حاجة بقى متعلقة بتخوف، لو أنتِ بما إن أنتِ حابة، يعني إيه، نكمل في إن إحنا ندي نصيحة لحد عايز يغير ستايله زي من خلال تجربتِك كده. لو بنت مثلًا متخوفة من إن الموضوع ممكن يكون مُكلف، وإن هي بقى ما دام ابتدت رحلة التغيير؛ هيبقى الموضوع كله شوية فيه ترند أو فيه حاجة طالعة وعشان أنا ام أجاري ده؛ الموضوع هيبقى فيه مصاريف زيادة، أنتِ من خلال تجربتِك ده حاصل معاكِ والّا شايفة إن ليه بدايل تانية؟
بالضبط. لأ، بصراحة أنا باسيطر على الحوار ده عشان ليه أسباب كتير أوي، يعني مش هينفع نجري في قطيع واحد، إنه أي ترند يطلَع نجري وراه ونعمله ون ونجيب الحاجات اللي طالعة و وخلاص يعني، لايقة علينا بقى مش لايقة علينا، لأن هي أصلًا فكرة إن الإنسان يعمل حاجة عشان خاطر حد عملها دي فكرة يعني sorry فاشلة، مش حلوة بصراحة، ليه أنا أقلد حد؟ ما أنا ممكن أبتكر من الحاجة اللي هو عملها مثلًا، أحط الtouch بتاعي عليها، أطور منّها، كده يعني. دي حاجة، حاجة كمان بقى إمم، آآ، بُصّ، إنه ما ينفعش أي ترند طالع ننفذه، في حاجات مش هتليق عليَّ، في حاجات مش هتبقى مناسباني، في حاجات أصلًا مش نفس ستايلي مش نفس ال يعني مش في دايرة الراحة بتاعتي، فاهمني؟ ما تكونش ما تكونش ملائمة خالص ليّا فعلًا، فمش هينفع أجري ورا أي ترند، طبعًا ده غير طبعًا المصاريف بقى، يعني حاجات تانية خالص.
هايل. هايل، هايل. يعني دي اتفضلي، اتفضلي. ممتاز. حلو أوي، يعني أنتِ حتى كنصيحة أخيرة تقدري تقولي إن هو برضو حتى لو اتعودتِ على التغيير لازم التغيير ده يكون ليه حدود معينة، مرتبطة بيكِ أنتِ وبهويتِك اللي تفضلي محافظة عليها، مش مجرد تقليد أعمى ورا أي ترند نازل وخلاص.
بالضبط كده، يعني هي مش بس هويّة كمان ده شخصية، فاهم؟ ب الموضوع بيأثر على نفسيًا على الشخصية والأسلوب، يعني بيبقى، بيبقى ليَّ شخصيتي أنا، مش شخصية الترند أو اللي طلّعت الترند أو اللي لبست كده، لأ خالص، يعني أنا شفتها مثلًا لابسة الاستايل ده، حبيته، حلو، لو مناسبني هاشوف إزاي أطبّقه عليَّ، لو مش مناسبني أشوف إيه الحاجات اللي عجبتني منه وأنفذها وأعملها أنا عليَّ، يعني فاهمني؟ فالموضوع كده بيكون حلو.
هايل. هايل، وفي نفس الوقت كمان بيديكي فرصة إن أنتِ تتعاملي أكتر ما بين ال ال الخيارات اللي تحت إيدِك، مش لازم كل مرة بِشِرَا وبحاجة جديدة، وده بيخدم برضو حتة المصاريف.
بالضبط كده، يعني مش اللي هو عشان طلع ترند جديد فأنا أروح أجيب كل حاجة، لأ، ما أنا ممكن تكون حاجات عندي فأوفّقها على الحاجات الجديدة، فالموضوع يعني بصراحة، بيكون سهل بعد التعوّد وبعد التفكير بشكل، آآ، جِدّي شوية، آه، و وبحِرص، يعني فاهم، مش بعشوائية، مش مجرد إن مش مجرد التغيير ومجرد اللبس يعني، الموضوع بيكون أ أعمق، بصراحة، وأحلى من كده لو اشتغلنا عليه صح.
بالضبط. مختلف شوية، بالضبط. صحيح. صح، عندِك حق، أنا بصراحة، يعني، اتبسطت جدًا جدًا بمشاركتِك للتجربة بتاعتِك في التغيير، واللي واضح إن هي فرقت معاكِ إيجابيًا وانعكست على ثقتِك بنفسِك وطريقة تفكيرِك كمان، وأعتقد إن النصايح دي كفيلة لأي حد إن هو عايز ياخد تجربة التجي التغيير دي ومتخوف، من خلال تجربتِك أنتِ، مشجِّعة جدًا، يعني.
صحيح. شكرًا جدًا ليك بجد ولذوقك، أنا حقيقي اتبسطت بالكلام معاك، وإن أنا اتشاركت تجربتي كمان.
شكرًا ليكِ.